あの、ちょっとですね、相談というか、あの、もしアドバイスがあれば、アドバイスを頂いて、あの、もし無ければちょっと、き愚痴をこぼしたいというか、聞いて頂きたいんですけれども、いいですか？
あ、はい。はい、何でしょう。
はい。あの、私、仕事をしてるんですけれども、あの、私が属しているのが営業部門なんですね。
うんうんうん。 あ、そうなんですね。
はい。え、私自体が営業に出るっていうことではないんですけれども、え、内内勤営業と言って、ま、外営業の人のフォローをしたり、まあ、お客様の対応もするんですけれども、あの、ま常には、まあ、内勤で営業をしているっていう部署なんですよ。
はい。 うんうん。 うーん。 あ、そうなんですね。
はい。で、そうふうにの部署にいると、いろんな部署との関わりが結構あって、あのはい、あの、いろんな部署との会議に必ず、ちょっと、こう、参加しなくてはいけなくなってしまうというか
あ、なるほど。 うんうんうん。
はい。例えば、まあ、あの、企画をしてるひところだったら、ま、企画の部署の会議と、まあ、それにまつわる人の、こう、会議だけで済むんですけど、営業の場合だと、営業と企画って、まあ。あの、絡むこともありますし、あとは営業と、えっと、な例えばなんだろうな、まあ、あの、物流の方の、あの、部署があると、物流にも絡んで、お客様のことで絡んだりとかするので、なんやかんやはい、あ、もう一番たぶん営業部が、いいろんな部署と絡んで仕事をしないといけない部署になってくるんですね。
え、はい。 うんうんうん。 あ、なるほど。 あ、そうなんですね。うんうん。
はい。なので、何かこう会議がちょっとした会議があると、あ、ちょっとそこ、営業の意見も聞きたいから参加してっていうので、あの、ちょこちょこ、こう、会議設定がされてしまって
うんうんうん。 はい。
実際の自分の仕事が進まない時があるんですよ。
ええ、そういうことあるんですね。すごい、大変ですね。うーん。
うーん。 ほうなんでただ、あの私、内勤営業なので、あの実際には、そこまで、私参加しても、あの、影響をするようなコメントが言えたりとか、何か発言をして、あの、進められることっていうのは無かったりする会議もとても多くて。
はい。 うんうん。 あ、そうなんですね。うんうんうん。
はい。なんとなく、ああ、営業の人がいて、営業部がこれで納得したから、こう風に進んでるよっていう風にしたいがために、こう、呼ばれるというか。
ああ、あ、え、あ、そういうなんかこう、確認というか念押しみたいな、こういう感じなんですね。
はい。 そうなんですよ。で、外営業の人だと外に出てるので、つ中々捕まらないので、中営業の人を、ああ、じゃあ営業部だし、代わりに出てね、みたいな感じでこう、呼ばれてしまうといういうイメージが強いんですけど。
ああ、うんうんうん。 はい。
た、ちょっとそのこのもし、うーん、ただただ、人数合わせだったり、ただ、営業部から参加しないといけないっていうんであれば、なんかしら、ちょっと、それは避けられないかなっていうのを、ちょっと最近考えていて。
うんうんうん。 はい。
あ、うまうーん。
いや、そうですよね。なんか、全部、あの、自分がね、担当じゃない、ま、詳しくないことに対しても会議に呼ばれて、あの、ま、意見は求められたりはするんですか？
あ、そうですね。あの、「こういう風に進めようと思うんだけど、営業部的にはどう思う？」みたいな感じで話を振られると、まあ、自分の担当ではなかったりとか、自分の、あの、専門分野ではなかった場合は、「あ、じゃあ、持ち帰って確認してきますね」っていうような対応しかできない時もあるんですよ。
うんうん。 はい。 うんうんうん。 あ、ま、ですよね。そうしかできないですよね。うーん。
うむ。 はい。え、私自身が、あの、その、課長とか、そういう立場ではないので、決定権はないので、あの、参加して、「現場の意見はどう？」っていうので、ま、実際に、こう、現場で一番、こう、動いてる人の声を聞きたいからっていうので呼ばれることが多くて
はい。 うんうん。 うんうんうんうん。
もちろん、現場での、あの、話も分かるので、ほんとに伝えたいことがある時は、おもちろん、その、さ会議に参加させてもらって、「あ、実はこういうところで困ってることがあるので、企画の人にはこういう視点で企画をして欲しいです」っていう風に言える、あの、機会をもらえることはすごく助かるんですけど
はい。 うんうん。 うですよね、うんうん。
うーん。
なるうん。
何か上手くその、あっ、これは私必要じゃなかったかもしれないなっていう、こう、参加してから、何となくこう、概要が分かって、あ、今回参加しなくて良かったやつだな、あは、ううちょっとそれだったら、自分の仕事今急ぎで対応しないといけないのがあったのになっていう風に
ああ、うんうんうん。 ああ。 ああ。なるんですね。ま、それって、やっぱり事前にわからないことですもんね。うーん。
たははい。 そうなんですよ。なんかこう、必ずあの、会議の参加の招集のメールが来た時に、あの「任意ですよ」っていう風に書いてくれてれば、あ、任意だったら、ちょっとこの時、忙しいから参加辞めようって思うんですけど。なんか、かマストというか「必ず参加してください」の方に、こう、名前が入ってると、あ、大切なのかもしれないっていう風に思ってしまって。
はい。 はい。 ああ。ううんうんうん。 ああ。 ぬほど。いや、ちょっと難しいですね。ま、でも、そこの判断って、ま、自分の上司とかに相談して、あの「参加しなくてもいいですか？」って風に、あの、聞いてみるっていうのはしたことありますか？
うん、う-うん。 あ、ですね。すごい忙しい時は「なんかこれって私でないと駄目ですかね？」っていう風に聞いてたんですけど、あんまりなんか、あの
はい。 はい。
ん、ひ聞くのもなと思いながら、ずやってたので、もうちょっと忙しくなくてももしかしたら聞いたら出なくて、良いものも増えてくるかもしれないですね。そうですね、ちょっとほんとに忙しくない時はなるべく出た方がいいかなって、勝手に空気読んで思っちゃってたんですけど
ああ、うん、ううん。 うん。 あ、そうなんですね。うんうんうん。なるほど。
うん、普段から聞いて、そこの怪しい会議を見抜く能力をつけた方がいいかもしれないですね。
はい。 あ、そうですね、確かに聞いて、まあ、聞いてって、これはいいんだ、これは駄目なんだ。っていうのが、はっきりね、あの、理由を理由もね教えてくれたらね、あの、分かるようになって、で、どんどん自分でも、いいかなっていう風にはできてくるのがね、理想だと思うので
うーん。 ううん、そうですね、確かに。
うんうん。 そうですよね。 まあ、その、ま、もしね、あの、関係ない、まあ、あんまり関係ないかなと思うような会議に参加した時って、あの、周りの空気はどういう感じなんですかね。なんか、あの、ま、でもやっぱ周りからは必要だっていう風には、思われてるんですか？
あ、そうですね、周りの空気はまあ、あの、会議によってですけど、ま、いてくれたから、あ、そういう目線というか、視点もあるんだねっていう感じで、あの、意見を頂くこともあるので、全く無意味だっていうことは無いとは思うんです。
はい。 ああ、うん。 あ、そうなんですね。うんうん。
うん。 ただ、ね、その忙しい時とか、ま、繁忙期とかだと、ぱり、え営業部だとお客さんがちょっと目の前にいるので
はい。 うんうん。
お客様対応に追われてしまうこともありますし、その会議に出てる間にに、そのお客様に対応できないっていう時間が増えてしまうよりは、もしかしたらその会議は後から聞いて
はい。 うんうんうん。
意見が、こちらでまとめてから報告するっていうこともできるのかなっていう風には、ちょっと思ってしまうこともあったので。
ああ、なるほど。ま、リアルタイムで聞いてしまうとやっぱ時間が割かれますから、ま、ある程度まとめたものを、あの、意見としてもらって、で、それであの、フィードバックを返したいっていうことですよね。
うん。 そうですね。それができたら一番いいかなっていう風に思って、なんか、一つ一つの会議がすごい長いっていうわけではないんですけど、やっぱり、こう集まって、人が集まって、あの、会議をして、「こう、こう、こう、なんです、あ、皆さんの意見どうですか？」っていうので、ま、大体
うーん。 はい。 うんうん。
1時間は、ま、長1時間までかからないこともあるんですけど、大体まあ何かしら、1時間ぐらいはそれで、費やしてしまうことがあるので、どうしても、2、8時間、1日の、時間、8時間のうちの1時間が無くなってしまうと、その結構
はい。 うんうん。
手が取られてしまうなっていう風に思ってしまうんですよね。
あ、そうですよね。やっぱり自分の仕事はあの、会議を考慮してね、あの、作られた仕事ではないと思いますし、うん。ま、やっぱり自分の仕事がね、一番優先ですもんね。うん。
はい。 そうですね。なので、も、その会議自体が、ひつえ、必要ではないってことは全くないんですけど、あまりにもこう頻繁にあの、呼ばれてしまうと、「ああ、全く仕事が今日一日の仕事が終わらない」と思いながら、こうバタバタ焦って、 うん。なってしまう。
うんうんうん。 あ、そうなんですね。 なんか、ま、出席した時に、「あ、ちょっとこれ、あんまり関係ないかも」って思ったら、退席することっていうのはできるんですか？
はい。 退席するっていうのは、今まではしたことがないんですけど。
はい。 はい。
うーん、もしかしたら、それもできるかもしれないので、一度上司に聞いてみます。うん。
うんうん。なんかあの、あ、ちょっと電話がかかってきましたとか急用があって、さくさらっと。あまりね、あの目立たないように抜けてしまえば、まあ、他の人気にならないんじゃないかなっていうのもす少しね思いますね。うん。
うん。 そうですね。 うーん。 確かに、お客様からの「ちょっと緊急です」っていうので抜けられる可能性はあるので、ちょっと上司にあまりにもあの、会議が重なってそうな時は、まあ、まずちょっと、え、全部出なきゃいけないのかっていう確認と、ま、出た後に、最終手段として途中退場ができるのかっていうのは、ちょっと上司と擦り合わせして、上手くすりなんかこう、擦り合わせしてやっていけたら、もしかしたら負担が減るかもしれないです。
はい。 うんうんうん。 うん。 うんうんうんうん。 うん。 ん、そうかもしれないですね。やっぱりある程度、まあ、器用になんかね、できたらいいですね。うーん。
そうですね。アドバイスありがとうございます。少しあのすっきりしました。